มีความรู้สึกว่า ตอนนี้ค่ะทำงานประจำมาเป็นระยะเวลา พักใหญ่ ๆ แล้วอะนะคะ แล้วก็ เอ่อ ใหญ่ ๆ ก็คือหลายปีมากแล้ว อาจจะมีการเปลี่ยนบริษัท อะไรแบบเนี้ยนะคะ ที่ทำงาน แต่ว่า ก็ ก็คือทำงานประจำมาโดยตลอด ทีนี้ก็มีความรู้สึกว่า เออ มันเหมือนเข้าสู่จุดอิ่มตัวค่ะ แล้วก็เริ่มมีความรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแนว อยากจะเปลี่ยน ทำอะไรที่แบบ อ่า แปลกใหม่ไปเลยค่ะ ก็คือแบบอยากทำธุรกิจ ใช่ ใช่ค่ะ ทีนี้ แต่ว่ามันก็มีความรู้สึกกังวล เพราะว่าที่ผ่านมาเราอยู่ใน อ่า เขาเรียกว่าอะไร เป็นอะไรที่เรียบง่าย แล้วก็ ไม่หวือหวา แล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้าง มั่นคงนะคะ หน้าที่การงาน
อืม อืม ก็คือไม่เหมือนเดิม ค่ะ มั่นคงและปลอดภัยด้วย ใช่ไหมคะ? เออ เหมือนเป็น เซฟโซน อย่างหนึ่ง
ใช่ ใช่แล้วค่ะ ทีนี้พอตอนเนี้ยค่ะ ก็มาถึง อ่า วัยหนึ่งแล้ว วัยกลางคนแล้ว แล้วเราก็รู้สึกว่า อืม เราอยากทำอะไรที่แบบ ให้กับตัวเองบ้างจากประสบการณ์ที่เรามี อะไรแบบเนี้ยนะคะ แล้วก็อยากมีความรู้สึกว่าแบบ เอ่อ เปลี่ยน ทำอะไรใหม่ ๆ แต่ทีนี้ด้วยความที่ อ่า โดยอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันน่ะที่เราทำงานประจำมา มัน มันมีความมั่นคง มันเป็น เซฟโซน ของเรา เราก็เลยเหมือนแบบกลัวที่จะเริ่มต้น
ค่ะ ค่ะ
หาอะไรใหม่ ๆ ทำ แบบเนี้ยค่ะ ถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงอาชีพ เราก็เริ่มรู้สึกว่า "เอ๊ะ แล้วถ้ามันไปได้ไม่ดีล่ะ แล้วจะเกิดอะไรขึ้น?" ก็ ก็เลยอยากจะสอบถามว่าแบบ เราควรจะเริ่ม ต้นยังไงดีคะ? ถ้าเราอยากแบบเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานของเรา เปลี่ยนจากทำงานประจำเป็นแบบจับธุรกิจ ส่วนตัว อะไรแบบเนี้ยค่ะ
อืม อืม อันนี้ขอสอบถามได้ไหมคะ คือ เอ่อ เหตุผลที่แท้จริงที่อยากเปลี่ยนอาชีพไปเลย เพราะว่ารู้สึกแบบจริง ๆ แล้วอิ่มตัวแล้ว ใช่ไหมคะ? หรือมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ทำงาน แล้วรู้สึกแบบไม่พอใจ แล้วรู้สึกหมดไฟ หรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะ?
อ่า
อะไรเป็น เป็นจุดเริ่มต้น หรือ หรือเพียงเพราะว่าแบบว่า หรือ หรือเพราะว่าแบบ อุ๊ย! เพราะว่าแบบอยู่ในวัยกลางคนแล้ว แล้วก็รู้สึกว่า เออ อยากหาอะไรใหม่ ๆ ทำ แต่ว่าที่ทำงานก็คือแบบว่าก็ยังดีอยู่ ไม่ได้แบบมีปัญหาอะไร หรือแบบเบื่อ อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ เหตุผลไหนสำคัญสุด?
ค่ะ ค่ะ เอาจริง ๆ แล้วตอนนี้ คือถ้าให้คิดว่าเหตุผลไหนสำคัญสุด คือสิ่งที่คุณพูดมาทั้งหมดอะ มัน มันใช่ทั้งหมดนะคะ คือ ใช่ 1 ก็คือเราอิ่มตัว 2 ก็คือ คือ เหมือนก่อนที่จะอิ่มตัว อาจจะเกิดมาจากด้วยที่ อ่า อ่า เหมือนแบบเรา เราอาจจะไม่ได้รับสิ่งที่เราคาดหวังจากที่ทำงานด้วย อาจจะเป็นส่วนหนึ่งลึก ๆ อะไรเงี้ยนะคะ เอ่อ
อืม ค่ะ ค่ะ อ๋อ อา ๆ ๆ ๆ ๆ เข้าใจ
ค่ะ แล้วก็ เอ่อ ถ้าเอาจริง ๆ รวม ๆ แล้วก็คือเหมือนอยาก อยากเปลี่ยน อยากทำอะไรให้ตัวเอง อ่า แล้วก็เหมือนแบบ <tsk> เอ่อ ไม่ ไม่ ไม่ทำอะไรจำเจ ซ้ำ ๆ เดิม ๆ ใช่ค่ะ
อยากกล้าที่จะเปลี่ยน อา อยากกล้าที่จะเปลี่ยนเนาะ ทีเนี้ยใน ในการที่จะเปลี่ยนน่ะค่ะ ตอนเนี้ยเหมือนกับว่ามีข้อจำกัดบางอย่างไหมคะ เช่น แบบข้อจำกัดเรื่องเวลาเอย เรื่องเงิน มีหนี้สินไหม หรือแบบมีภาระที่ต้องดูแลคนในครอบครัวไหมคะ? อืม มีการเตรียม ตัวไว้หรือเปล่า?
ใช่ ค่ะ ก็ เอ่อ ถามว่ามี ภาระไหม ภาระก็มี ก็คือ อ่า มีลูกอะนะคะที่ต้องแบบ อ่า ดูแลอยู่ แต่ว่า อ่า ก็ ไม่ได้มีหนี้มีสินอะไร แบบเนี้ยอะค่ะ แต่ความกังวลก็อยู่ที่ว่า อ่า เราไม่เคยมีประสบการณ์ในการ อ่า ทำธุรกิจจริง ๆ จัง ๆ ก็เลยเหมือนแบบ ด้วยความที่คุ้นเคยกับงานประจำแล้วก็ความมั่นคงที่มีอยู่ ก็เลยทำให้เกิดความกลัวว่า ถ้าแบบเรา เปลี่ยนตอนนี้ อ่า แล้วถ้ามันไปได้ไม่ดีแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น เราจะมีปัญหาในเรื่องของ อ่า ส อ่า เงินหรือว่าแบบรายรับรายจ่ายอะไรแบบนี้ไหม อันนี้คือเหมือนเป็น เป็นความกังวลหลัก ๆ อันดับ ล อันดับแรกอะนะคะ แต่ว่าอีกใจหนึ่งก็มีความรู้สึกว่า "เอ๊ะ ถ้าเราไม่ลองทำ มัวแต่คิดอยู่ แล้วเมื่อไร" นึกออกไหมคะ? มันก็เลยมีความรู้สึกสับสน ใช่
อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา อืม ค่ะ อืม เมื่อไรจะได้เริ่มเนาะ อือ แบบความคิดคือตีกัน อะไรประมาณเนี้ยค่ะ อันนี้เข้าใจมาก ๆ เลยค่ะ ถ้าว่าแบบว่า เหมือนกับว่า เราก็เนาะ มีการมีงานทำที่ดี มีเงินเดือนที่มั่นคง ปลอดภัยอยู่ที่ทำงานแล้ว แต่ว่า อา ด้วยความที่มันเป็นจุดอิ่มตัวเนาะ แล้ว เอ่อ คือถ้าแบบออกมาลองเผชิญความเป็นจริงในการจัดการอะไรหลาย ๆ อย่างเอง กัน ในการทำธุรกิจ เป็นเจ้านายตัวเอง อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ ก็แบบอาจจะมี ความเสี่ยงเข้ามา ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาค่ะที่แบบว่าคุณจะกังวล ไม่เป็นไรนะ แต่ว่าเราเข้าใจ มาก ๆ เลย แล้วก็เราชื่นชมมากค่ะ ที่คุณแบบว่ามีความคิดที่อยากจะเปลี่ยน อยากจะแบบกระโดดออกมา ลองทำอะไรใหม่ ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทีนี้ถามก่อนว่า คุณรู้สึกว่าคุณอะรับความเสี่ยงในตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหน? เคยลองถามตัวเองไหมคะ?
อือฮึ อือฮึ อือฮึ เอาจริง ๆ นะคะ ตอนเนี้ยยังไม่ได้เคยแบบลองถามว่า "แบบ เอ๊ะ จะรับได้แค่ไหน? อะไรยังไง?" แต่ แต่ถามว่า ถ้า ถ้าเป็นปัจจัยเรื่องแบบ อ่า เขาเรียกว่าอะไร เงิน ท อ่า เงินเก็บ หรืออะไรแบบเนี้ยนะคะ ก็ถ้าธุรกิจไปได้ไม่ดีเนี่ย ก็ ก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ เอ่อ สัก สักปีหนึ่ง 6 เดือน ปีหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ โดยที่แบบไม่ ไม่ ไม่เดือดร้อม อืม
ค่ะ ค่ะ อืม ไม่แย่นะ อา ๆ ๆ ไม่แย่ ๆ ไม่แย่ค่ะ 6 เดือนถึงปีหนึ่งคือ คือ คือถือว่าโอเคเลยเนาะ ทีเนี้ย เอ่อ ก็ถ้าจะให้แนะนำอะค่ะ ถ้ารู้สึกว่า เอ่อ การทำงานประจำเนี่ย เริ่มแบบไม่ไหวแล้วจริง ๆ แล้วคือต้องรู้สึกว่า "อุ๊ย อยากย้าย อยากเปลี่ยนสายงานไปเลย มาทำเป็นแบบ เออ เป็นเจ้าของธุรกิจเลย" อืม ถ้าให้เราแนะนำนะคะ ถ้าคุณแบบรู้สึกว่า ธุรกิจมีไอเดียอะไรที่เราทำ แล้วรู้สึกว่า "อุ๊ย มัน มันเข้ากับทักษะที่เรามี" แล้วเรารู้สึกว่า เรามั่นใจ แล้วทำได้ดี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ลองเริ่มเลย อืม จริง ๆ หรือ ลองเริ่มเล็ก ๆ แบบเอาเวลาว่างในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์น่ะค่ะ ก็คือทำงานประจำจันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมคะ อาจจะสละเวลาหลังเลิกงานนิด ๆ หน่อย ๆ มาลองเริ่มทีละนิด หรือลองศึกษาในธุรกิจนั้น ๆ ที่สนใจอยากจะทำน่ะค่ะ ดูว่าเขาทำ ยังไง อืม
อือฮึ อืม อือฮึ ค่ะ อันนี้ อืม อันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมาก ๆ เลยค่ะ ในเรื่องของแบบไปศึกษาหาข้อมูล อ่า ในธุรกิจที่ตัวเองสนใจ เพราะว่า อ่า อัน อันนี้ก็เป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่อาจจะมีความแบบไม่แน่ใจ แล้วก็มีความ อ่า กังวลในการที่จะเริ่มต้นใหม่ เพราะว่า เหมือนแบบเรา ด้วยความที่เราไม่มีประสบการณ์ แล้ว แล้วก็อาจจะความ ความรู้ยังไม่ค่อย หรือว่าทักษะเนี่ยยังไม่ค่อยมากพอ ก็เลยกลัวไปเสียก่อน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่การที่ แบบคุณแนะนำมาให้ลองไปเริ่มหา อ่า ค่ะ ก็ ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจ อือฮึ ๆ
ใช่ ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ก้าวเล็ก ๆ อืม ค่ะ เริ่มจากก้าวเล็ก ๆ ใช่ เริ่มจากก้าวเล็ก ๆ อ่า ลอง ต้อง ต้อง ต้อง อาจจะ ส สละเวลานิดหนึ่งอะค่ะ ในขณะที่เราเรียนรู้ในทักษะใหม่ ๆ หรือธุรกิจใหม่ ดูความเสี่ยง ดูตัวอย่างต่าง ๆ แล้วก็ เอ่อ ในหลาย ๆ ธุรกิจน่ะ จริง ๆ ไม่ใช่ทุก ทุก ทุก ท ทุกธุรกิจนะคะที่จะต้องแบบเราต้องเอาเงินไปลงทุนน่ะ มีหลากหลายไอเดียมากเลยค่ะ ที่แบบว่าเราสามารถทำธุรกิจได้โดยที่ใช้ทักษะของเราเอง โดยที่แบบไม่ต้องใช้เงินลงทุนเลยก็มี มีเยอะมากเลย ใช่ แต่คือคุณก็ต้องแบบว่าค่อย ๆ หา ค่อย ๆ ศึกษาให้เจออะค่ะ ว่าแบบ อืม ทำแล้วมันจะเข้ากับทักษะที่เรามีด้วยไหม แล้วในช่วง เวลาที่ เอ่อ มองหาแล้วก็ศึกษาอะค่ะ ก็ค่อย ๆ เริ่มไป ค่อย ๆ ก้าวเล็ก ๆ ไป อย่า อย่าเพิ่งกระโดดออกมาทั้งหมดน่ะค่ะ ในจังหวะที่ เรารู้สึกว่า อุ๊ย "เรามั่นใจแล้ว เรามีความรู้เพียงพอแล้ว" ตรงนั้น ก็คือสามารถลองแบบว่าออกจากงานได้เต็มตัวได้เลย อืม
อืม ค่ะ อือฮึ อือฮึ ค่ะ อือฮึ อืม ก็คือ ก็คือคุณแนะนำว่า แบบ เหมือนแบบทำงานของเราเนี่ยควบคู่ไปด้วย งานประจำก็ยังเก็บไว้อยู่ แล้วระหว่างนั้นก็คือเหมือนหาความรู้เพิ่มเติม อ่า ในธุรกิจ ที่เราสนใจ แล้วก็เหมือนแบบเพิ่มทักษะไปในตัว แล้วก็ค่อย ๆ ใช่ไหมคะ? อืม
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ถูกต้องค่ะ ใช่ค่ะ ไม่ต้องรีบ อย่างน้อยอะเราก็เริ่มแล้วนะ อย่างน้อยเราก็เริ่มก้าว ดีกว่าเราหยุดอยู่ที่เดิม ไม่งั้นก็จะแบบว่า คุณอาจจะมีความกังวล แล้วก็รู้สึกกดดันตัวเองไปด้วยว่า "เออ ทำไมเราไม่เริ่มสักทีเนาะ? จะเริ่มตอนนี้ ถ้าไม่เริ่มตอนนี้ จะเริ่มตอนไหน?" คุณก็จะแบบว่า อย่างที่คุณกล่าวก่อนหน้านี้ ก็คือจะมีความกังวลว่าแบบ อืม กดดันตัวเอง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แอบเครียดไปด้วยเนาะ ก็ถ้าให้แนะนำก็คือให้เริ่มจากก้าวเล็ก ๆ ก่อน ไรเงี้ยค่ะ เริ่มเรียนรู้ แล้วก็เอาเวลาว่างตรงนั้นมา มาฝึกฝน ดู ดู แล้วก็ดูไอเดียหลาย ๆ อย่างอะค่ะ แล้วก็เสาร์-อาทิตย์ก็น่าจะได้มีเวลาว่างมากขึ้น ก็คือเอาเวลาตรงนั้นมาทำ ค่อย ๆ เริ่มอะค่ะ
อืม อืม อือฮึ อือฮึ อืม อืม ก็น่าสนใจมาก ๆ เลยค่ะ อ่า คำแนะนำนี้ เพราะว่าเหมือนแบบทำให้เรารู้สึกว่า เราก็ไม่ได้แบบ อ่า มีความเสี่ยงมาก เพราะว่าเราก็ยัง อ่า เก็บงานประจำไว้อยู่ ในขณะเดียวกันก็สามารถ อ่า หาความรู้เพิ่มเติม แล้ว ไอ้เรื่องการที่เราไปหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ย มันน่าจะช่วยให้เรามีความรู้สึกว่า มั่นใจมากขึ้น แล้วก็ที่จะ สามารถก้าวไปทำ อ่า ธุรกิจที่เรา อ่า อยากทำ ทีนี้ก็คือเหมือน เหมือนแบบว่า อ่า เราอะคิดเรื่องนี้มาเป็นระยะเวลา จริง ๆ ก็ ก็ ก็นานมากแล้วนะคะ แล้วก็ไม่ได้ลง ไม่ได้ลงมือทำสักที แต่แบบได้ไปเสนอไอเดีย ใช่ไหมคะ กับเพื่อนได้ไปคุยกับ คนนั้นคนนี้กลับกลายเป็นว่า เพื่อนเนี่ย คือแบบ เขาก็ เขาก็ทำกันไปหมด หมายถึงว่า ได้นำไอเดียของเราอะ ไป ไปทำ ไปทำธุรกิจ ใช่ ๆ แล้วก็ตัวเราเอง ก็มัวแต่แบบกังวล กลัวนั่นกลัวนี่แล้วก็กลัว แล้วก็มีความเหมือนแบบต้องการความสมบูรณ์แบบอะค่ะ ว่าแบบ อืม จะต้อง ถ้าทำแล้วจะต้องออกมาดี อย่างนั้นอย่างนี้ ก็เลยกลายเป็น เหมือนเป็นสร้างอุปสรรคให้กับตัวเองไปในปริยายเลยค่ะ เลยคือแบบ อืม พอได้ ได้ฟังคำแนะนำของคุณ แบบนี้ แล้วก็รู้สึกว่า เออ เราควรที่จะเริ่มต้นสักที แล้วก็วางแผนโดยการทำทีละเล็กทีละน้อย ไม่ต้องไปแบบ อ่า ลงทุนอะไรเยอะแยะมากมาย แล้วหลังจากนั้นก็ ถ้ามันไปได้ด้วยดี ใช่ไหมคะ ธุรกิจก็อาจจะแบบ ออกจากงานประจำได้ อ่า แบบเต็มตัวเลย ก็ฟังแล้วก็มี มีแรงบันดาลใจขึ้นเยอะเลยค่ะว่า จะต้องลงมือสักทีจริง ๆ
ค่ะ ใช่ ถูกต้อง ค่ะ อืม ค่ะ เข้าใจ ค่ะ ค่ะ เอาไปทาน อืม อืม ค่ะ อืม อืม ใช่ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม เราเชื่อว่า คุณทำได้นะคะ ค่อย ๆ ก้าวไป ไม่ ไม่ต้องกดดันตัวเองมาก การที่คุณคิดอยากจะเปลี่ยนอะ อันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าเจ๋งมากแล้วจริง ๆ อืม เพียง เพียงแต่ว่าต้องค่อย ๆ เริ่ม ค่อย ๆ ก้าว ค่อย ๆ สั่งสมความรู้เท่านั้นเองนะคะ ยังไงเป็นกำลังใจให้มาก ๆ เลยค่ะ สู้ ๆ นะคะ
ค่ะ ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับคำแนะนำดี ๆ นะคะ ขอบคุณค่ะ
ค่ะ สวัสดีค่ะ